Ja, also, ich ich habe diese diese Hackbraten, die de den habe ich noch so, äh, sehr in Erinnerung. Ähm, a f äh, grad, äh, ja, F Fleischküchchen halt, äh, so was habe ich noch in Erinnerung. Ähm, die hat, äh die hatte nicht immer gekocht, ähm, meist am Wochenende. Also, da hat sie immer gekocht grundsätzlich. Äh, unter der Woche auch, aber nicht immer.
Aha, okay. Mhm. Ah, ja. <snorts> Okay und, äh, hast du dann eher den Geruch und den Geschmack in Erinnerung oder auch tatsächlich, äh, wirklich solche bildlichen Szenen, wie deine Mutter euch Essen gemacht habt und ihr dann zusammen gegessen habt als Familie?
Mhm. Mhm. Ja, klar, äh, diese bildlichen Szenen sind einmal, äh, bei mir noch in Erinnerung und, äh, die Gerüche natürlich auch. Also, das ist so also, wir wir hatten so 'n zw zweistöckiges Haus und wir waren halt oben im im obersten Stock und, äh, unten war so das Elterngefilde. Und, ja und das war so Bereich <chuckles> von den Eltern halt. Also, wir hatten echt oben unser eigenes Reich so gesehen, also, komplett. Ähm, und, ähm ja, und d wenn meine Mutter halt dann am Wochenende, äh, gekocht hatte, ähm, dann hat das, äh ha äh, äh, ist der Geruch so in den 1. Stock hoch. Ja, und Ja, hochgeflogen, genau. Und, äh, so buchstäblich, ja, äh, in die Nasen und, äh, hat uns dann so runtergeführt. <laughs> Also, <snorts> hat nur noch 'n bisschen Red Bull gefü gefehlt. <chuckles>
Mhm. Ah, ja. Ah. Mhm. <chuckles> So hochgezogen, ja. <chuckles> Okay. Aha. <chuckles> Ja. Das klingt ja wirklich witzig. Mhm, so wie man das aus diesem Zeichentrickfilm kennt, dass dann so der Geruch praktisch f f fliegt, äh, zu irgendjemandem in die Nase oder auch zu 'nem Hund zum Beispiel und dann, äh, kommt dann alles in Bewegung, ja, sowas, ne?
<chuckles> Ja. <chuckles> Ja genau, äh, n das war tatsächlich so. Wir hatten das alle gerochen und hatten uns dann, äh sind aus den Zimmern rausgekommen und so: „Ah, riechst du das?“ Und so: „Ah ja, mm, das ist echt sehr lecker. <laughs> Ich glaube, wir sollten mal runtergehen und schauen mal, wer was es so de was es denn heute gibt.“ Ja, und dann sind wir alle gemei alle gemeinsam runtergetrampelt und, äh, wollten in die Küche, aber die Küche war tabu. <laughs>
Aha. Ja. <laughs> <laughs> Mhm. Ja, da das kann man sich jetzt total gut vorstellen, da musste, also, eure eu eure Mutter da auch gar nichts sagen, sondern ihr habt das dann tei teilweise ihr habt's gerochen sozusagen.
<chuckles>